Вот поэтому ее надо хранить именно в одном месте, всегда в одном месте она должна быть где-то. У меня для этого есть специальное вот отделение.
Слушай. М. Мгм. Так, с вот, у меня есть следующий вопрос, эм. То есть это каждый раз, когда я хочу подключиться к какому-то сайту, да, я должна, э, вставить, э, значит, эту флешку в компьютер, да, к значит, компьютеру я щас уже не во всех есть вот эти порты для флешек. Мне надо, значит, адаптер тоже найти, где валяется, который тоже, я не знаю, где. И потом искать вот этот файл на флешке, на которой, наверно, у Вот как у меня это происходит: обычно будет куча всяких других, э, файлов <chuckles> и фотографий или еще чего-нибудь. <chuckles>
Ага. Мгм. М. Ну вот, смотри. Во-первых, флешка всегда должна быть в одном месте- это раз. Во-вторых, на флешке ничего не должно быть, кроме этого текстового файла- это закон.
Мгм. Мгм.
В-третьих, я не знаю ни одного компьютера, у которого нету USB-входа. Ни одного. Телефон- это не компьютер.
Так. Ну там же не такой, да, но там же вот, например, на "Маке", да, вот там же, э, такой он узенький, очень тоненький. Это там это же не для флешки, это надо адаптер.
Не, на на многих "Маках" есть хара обычный USB-вход два ноль или три ноль. Это может быть у вас старая серия, когда они решили убирать, потому что сейчас обязано быть на многих компьютерах, э, ну, почти на всех компьютерах должен быть 1 USB-вход. Но
М, ну вот у меня нету. М. Да. Ага, ну, допустим, ладно.
"Маки" тем и уникальны, что у них раньше было 1-2 входа, но они потом решили урезать и сделать продаваемый этот dongle
М, ну, да, я не знаю, как он называется, но это такой, ну, переносной такой адаптер, да-да-да, да.
порт. Да да да да да да да, вот они решили, как говорится: а зачем в компьютере, когда можно продать отдельно?
М, ну ну, допустим, ладно, допустим, есть этот порт, да. Но вот, э, сам процесс, что каждый раз надо брать флешку и искать, э
Это вот фишка "Мака". Да. Ну, тут другая вещь. Многие сайты запоминают пароль на время, там 20 дней, 30 дней, если не удалять, э, cookies.
Ну, м, мгм.

Ну, это я как бы спрашиваю с расчетом его запомнить. <laughs> Не то чтобы записать в блокнотик, а так, чтобы запомнить.
О, запомнить пароль- это такая вещь. Двенадцатисимволовый, допустим, если делать хотя бы, да хотя бы восьмисимволовый, это будет очень сложно. Особенно если.
Но это может быть фраза какая-то, я не знаю.
Да, но. Фраза чем плоха, тем что это фраза. Значит есть вариант подбора фразы. Просто есть программки, которые
Мгм.
они ломают долго, но, допустим, ты запускаешь и она начинает ставить. Сначала проходит цифры, там, от 1 до 10, потом
Мгм.
1, э, там буква какая-нибудь, и так далее. Он начинает просто пе делать переборы, переборы, переборы, переборы, переборы. Это занимает долго, но, <grunts> а, есть шанс, что взломает. Особенно, если это там фразой какой-нибудь год.
Мгм. М.
Вот, да. Такие пароли, да, их просто запол.
Потому что это он может он может, ну как, грубо говоря, догадаться, да, что это за фраза?
Да. Да да да да да. Особенно если вы часто используете и, э, самое важное, не использовать 1 один и тот же пароль везде.
А. А. Ну, это да, это я знала как бы. Ну.
Многие люди используют. Это просто страшно, как многие испо вот щас вот мем ходит, вот когда вот произошло вот это ограбление Лувра. А, в сети всплыла такая информация, что система безопасности вот камер слежения: у Лувра был пароль "Лувр".
Мгм. Ага. Мгм.

Ну, тут, э, такая вещь, что всё, что в интернете- всё может взломаться. Вот в чём, а, серьезность эта вот. Если выбирать, как, где хранить, нужно выбирать такой способ, куда не может получить доступ, допустим, хакер. Потому что хакер может получить доступ к любой информации, что в интернете или на компьютере. Поэтому не считая флешки не считая флешки, 2 способ- это иметь
Аккаунта. Мгм. Ну да. Мгм мгм.
а, блокнотик. Обычный блокнотик, куда ты записываешь пароли от руки. Да, это старый добрый метод такой.
Ой. <chuckles> <laughs> Ой. <chuckles> И как-то я не верю, что я это смогу х вести этот блокнотик, как следует, потому что ты же меняешь тоже пароли. Ты же н иногда меняешь. <chuckles>
Умно. Меняешь, да, я не спорю. Поэтому зачеркиваешь, пишешь новый. Зачеркивае пишешь новый, да. Да.
Ой-ой, э это сло от лично для меня- это так сложно. <chuckles>
Да, но тут, э, в том то и в вся фишка. Если ты хочешь приватности, ты хочешь безопасности, ты должен использовать такие вещи. Потому что многие вообще забивают. И у кого-то там, пароль- это пароль, э, или там, один два три четыре пять, или имя, дата рождения и всё такое, и это всё взламывается сразу.
Мгм мгм. Ну да. Нет, это, конечно, да, уже совсем, а, совсем опасно, мне кажется. Слушай, а и ты вот именно так ты и делаешь, ты хранишь в блокнотике или на флешке все свои пароли?
Да, да. А у меня все пароли на флешке. Вот вообще все которые есть, банковские, там, от разных сайтов, от всего- всё на флешке. Как только вот что-то случается, система у меня начинает запрашивать пароль. Я вставляю флешку, быстренько копирую. Это занимает, ну, секунд 10. И всё, и дальше.
М. Мгм. Потому что да. Ну, это смотря сколько паролей. Если у тебя, там, куча паролей, там, от всяких коммерческих сайтов. Когда ты покупаешь что-то, всё время всё время же просят у тебя, э, зарегистрироваться и всё время туда нужен какой-то пароль.
М-м.